Cara, eh, eu quero eu gosto tanto de música que a a a a acho que o termo é: "Eu quero trabalhar com música." Se for para ser, não sei, sonoplasta de uma banda de forró do Nordeste eu vou ficar muito feliz. Eu eu gos eu quero trabalhar com música. É claro que com o futuro, né, com o desenvolvimento, eu vou vendo que área que eu mais me encaixo, mas eu quero trabalhar com música e eu tenho minhas músicas próprias e quem sabe se eu divulgá-las eu não consigo tocar elas, eh, a música eletrônica que eu faço, no caso, né? Eu não consigo tocar, mas eu quero trabalhar com música, seja em cinema, seja em documentário, seja em ao vivo, eu quero trabalhar com isso, sabe?
Entendi. Bacana, isso é bom. Uhum. Uhum. Uhum. Entendi. Puxa, isso é um ponto importante, né? Por i por isso que eu te perguntei, porque às vezes você vai sendo levado e acha que gosta e tal, mas pelo visto você está realmente bem convicto e parece mesmo saber o que quer. Isso é bom, isso é muito legal. Então, assim, você estava falando que estava, né, com com limitações de tempo, eh, para poder criar mais e tal. Como é que é a sua rotina hoje? Tem alguma coisa que você conseguiria fazer de diferente para encaixar ali um processo de de criação, de repente para a música eletrônica? Como é que está isso para você hoje?
Acho que a melhor saída para eu conseguir realizar isso seria ficar rico de dia do dia para a noite. Exato, porque eu não preci <laughs>
<giggles> Do dia para a noite, né? Mas essa possibilidade, isso daí seria para para 90% das pessoas que para 90% dos problemas. Mas, assim, considerando que essa possibilidade ela é mais difícil, eh, como você acha que que dá tipo, hoje você trabalha, como é que é a sua rotina, assim, de de de tempo no durante o seu dia?
Pois é, cara. Um dia. <laughs> Uhum. Claro, vamos lá. Bom, brincadeiras à parte, eh, eu eu trabalho, eu treino de manhã. É sagrado para mim, eu preciso treinar, senão não consigo começar meu dia. E eu tra
Uhum, bacana. Já é um estímulo mental treinar também.
Pois é, ali, para eu para eu dar uma descarga nos pensamentos e etcétera. Até para eu ficar mais focado quando eu produzo. Mas a minha carga horária de trabalho é de mais ou menos 10 horas por dia, porque eu trabalho em 2 empregos, né?
Uhum. Hum.

Aham. E aí faz mais ou menos 1 ano que eu comecei a a realmente estudar de forma paga isso, de comprar cursos de de profissionais capacitados, de realmente investir nos equipamentos, tentar o tempo.
Uhum. E como é que está essa su essa sua eh, essa sua desenvoltura depois desse tempo, de lá pra cá? O que que você acha que mudou pra você, em relação a isso?
Ah, eu sinto que, além do investimento que eu fiz, né, porque antes eu comprava
Aham.
nada, assim. Eu comprava só um fonezinho ali, que no Brasil mesmo, que era pô, antes eu comprava um fone de R$10, aí eu fui comprei um de R$20. Só que aí depois que eu me mudei pra Europa, as coisas ficaram muito mais baratas, os equipamentos aqui são muito poxa cara, eu nunca teria os equipamentos, assim nunca diga nunca, né, mas, eh, os equipamentos muito mais, muito mais.
Uhum. Uhum. O acesso, né, a e a equipamentos eletrônicos, é diferente. Sim. Mas seria muito mais difícil, né. Você reconhece que a dificuldade seria muito maior, eh, para ter esses esses mesmos tipos de equipamento.
Pois é, só o computador mesmo já é, assim eh, o computador que eu tenho hoje, ele custa uns R$20.000 no Brasil, mais ou menos, e
Nossa você pagou quanto nele?
Cara, eu acho que eu paguei 1.300 €, se eu não me <chuckles> engano.
Nossa senhora, olha a diferença, cara.
É. É muito parcelado ainda, mas com um jurinho baixo ali, maravilha. E todos os equipamentos que eu comprei foram desse nicho, assim. O fone, que é um fone profissional. As outras frescurinha, né, a caixa, enfim, tudo
Passa com juros baixos. Uhum. É, não é frescura, né, são as coisas que te permitem executar, ali, isso daí de maneira mais interessante, né. Mas
<laughs> Claro, claro. Nã Sim, sim. Eu
que te dá até mais prazer, né. Mas aí a questão que eu quero te perguntar é a seguinte, aí você ouviu os feedbacks aí do pessoal, seus amigos e tudo mais. Mas, até onde você quer profissionalizar isso? Ou você não quer, ou ou sei lá, é uma possibilidade que você pensa, e e acaba que agora ela tá ficando mais evidente, por conta dos feedbacks? Até onde você quer levar isso pra frente? Como é que tá isso pra você?
Claro.